Hmm, selamat siang ya, <chuckles> oke, selamat siang. Mhm mhm. Mhm.
Heeh, selamat siang. Heeh, beda benua ya? Waktunya berbeda. Kabarnya baik ini hari Sabtu, gimana? Nggak ada kegiatan lain? Santai-santai Mbaknya?
Hok iya, lagi santai nih. Hmm, Mbaknya gimana?
Mmm, lagi santai. Tadi pagi olahraga nggak ya? Aku hari ini juga santai. Tidurnya agak telat malahan ya, gitu. Jadi, bangun juga agak terlambat. Heeh, semua jadi seperti apa, eee, lambat lah kalau kalau di akhir pekan itu. Ini kita mau ngobrol-ngobrol nggak nih? Mumpung lagi nyantai-nyantai, ngobrol-ngobrol?
Nap <chuckles> Agak pas nyantai ya? Hmm. Hmm hmm. Hmm. Iya iya, dong. Hmm. Ini kita mau ngobrolin ini nih, soal orang yang malas mandi habis olahraga. <laughs> Hmm. Iya, aduh, sama. <chuckles>
Aduh! Itu jorok sekali ya. Kalau nanya ke aku sih aduh, jauh-jauh dari aku deh. <chuckles> Nggak seger banget itu kan, keringat, apalagi kalau panas, hawanya, aku bisa pingsan, gitu. Terus, eee, gimana nih menurut Mbaknya nih, kalau, eee, orang yang males mandi setelah olahraga? Dan kenapa tuh, tuh orang kira-kira nggak mau mandi, Mbak?
Hmm. Aduh. Hmm. Kalau nggak mandi ya? Hmm. Mmm Ah, e kayaknya pastinya ada ada. Hmm.
Ada apa yang ketemu kayak gitu? Ada? Bener? Ada? Ya ampun.
Bener, ada. Jadi habis, eee, olahraga nih nggak mandi. Karena alasan ud udah males, udah capek. Ya udah besok aja mandinya. Ada.
Mmm. Aduh! Langsung tidur berarti dia ya? Masa ng nggak langsung tidur pada habis, eee, olahraga, tapi kan, berarti kan itu keringat sampai kering lagi, nggak tahu dia pakai baju apa enggak ya, walaupun eee, maksudnya baju baru, maksudnya baju bersih. Walaupun pake baju bersih kan badannya kan, gimana sih, bau-baunya itu kan? Aroma.
Mmm Hmm. Hmm. Iya, ada. Hmm, du teman kos ada yang kayak gitu
Mmm.

Mhm, oh iya iya, heeh.
Biasanya diwajibkan juga itu anak-anak tuh mandi, cuman kalau anak aku itu, eee, apa sih sebenernya, yam ya masih mandi di rumah akhirnya. Tapi pada saat itu setelah olahraga kan baik itu, a a pada mandi tuh semua tuh, terus pakai baju bersih kan, anak aku nggak mau. Karena alasannya dia itu kalau di sini kan berarti kan barengan mandi kan. Walaupun jenis kelaminnya sama, tapi dia ngerasa risih, apalagi kalau udah mulai, eee, dewasa ya, gitu. Dia agak segan gitu loh, males, jadi dia bilang "ah nggak ah nggak" tapi kan sampai di rumah juga dia nggak langsung ke kamar mandi, walaupun aku tuh seperti penggembala ya, eh mandi dulu ini, gitu. Entar dia ngapain dulu, dia ini dulu kayaknya tuh aku yang gerah, aku nggak suka, kalau menurut pendapat aku sih ya jorok, gitu.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, kenapa tuh? Mhm. Mhm. Oh, mhm mhm. Mhm. Mhm, m <laughs> Mhm. Mhm. Iya. Iya jorok ya, kita kitanya juga risih kan.
Mhm. Iya, apalagi kalau misalkan part partner kita ya, misalkan suami itu kan nggak mandi, ya udah Mbak beneran deh, aku tuh aku rasa aku pindah kamar.
Mhm. Mhm, mhm. <clears throat> Iya dulu, mhm, iya iya, sama, mhm. Mhm, heeh, mhm.
Gitu, soalnya spreinya aku ngomel gitu kalo sama dia, sekarang aja kalau misalnya dia enggak cuci kaki, wah aku ngomel dia suka bilang, "ini kan bersih." "Kok bersih gimana? Kita punya piaraan di rumah kan, di lantai bawah itu" eee, udah aku ini deh ngalah, karena orang sini tuh nggak pernah copot sepatu Mbak di dalam rumah.
Mhm. Mhm. Oh gitu? Heeh heeh heeh heeh.
Ya, kayak suami suami aku ini udah kebiasaan deh, dengan aku ini dia dia copot sepatu ya. Tapi teman-temannya, misalkan mertua, itu pake sepatu ke dalam.
Mhm. Mhm.